あの、最近はまってるドラマがあったら、どうして好きなのか、なんか教えてもらってもいいですか？
はい。 ああ、えっと最近ちょっと、今その、好きなドラマが今新しいシーズンがもうすぐ始まるところで、ちょっとしばらく最近見てはいないんですけど、えっとアメリカのヴァージンリバーっていうドラマにすごくはまってまして
はい。 うん。 はい。 うん。 ああ。 はい、ヴァージンリバーですか？
で はい。バーあれ、合ってるかな？ヴァージンリバーっていうタイトルの
ええ。ああ！どうん、初めて聞きました。どのようなストーリーの、あの、ドラマなんですか？
あ、ほんとですか。 えっと、ざっくりとしたストーリーは、なんかもともと、LA だったか、なんか結構そういう都会のすごく忙しい救急病院みたいなところで働いてる看護師さん結構優秀な看護師さんが、なんかまあ、ある出来事をきっかけに、突然その、すごい大きい病院救急病院を辞めて、すっごく田舎の個人でやってる診療所みたいなところに転職をするっていうところから、ストーリーが始まりまして
はい。 ん。 はい。 うん。 はい。 ああ。 はい。 ああ、なんか、ん、日本にもお似たようなドラマがある気がしますけど。うん、なんか、あ
はい。 あ、ありました？ なんか結構よくあるあるなストーリーかもしれないですね、もしかして。
うん。そうですよね、すごい多分敏腕な、こう、腕を持った医師がこう、地方の方で、あの、なんだ、医療が進んでない、ないないわけじゃないのかな、なんかこう腕が、やっぱり
うん、ふんふん。 あ、そう、そうですそうです。 あまり設備整ってなかったりとか
ああ、ええ。で、そのドラマのどういうところにはまっていったんですか？
えっと、なんか最初、ま、それ見始めたのが、結構評価が良かったり、見てる人が多かったので見始めたんですけど、ま、その見てる人多いのが、結構女性が多くって、で、もうはい、私も実際見てみて、なんかこうすごくベタな、見ててキュンキュンするような恋愛、こうストーリーっていうんですかね、みたいのが結構展開されていて、あ、確かにこれは女性が見ててこうキュンキュンして楽しい、だからハマっちゃうんだなっていうのがすごくよくわかったんですよ。で、まあ、実際私もそのドツボにはまってしまいまして、<chuckles> なんか結構、まあ、私ももうそんなに若くないというか、もう結婚もして、ちっちゃい子供も1人いるので、そんなにこう普段キュンキュン恋愛みたいなのがない中で、やっぱそういうドラマを見ると、あ、こうそう、そう、こういう恋愛いいよねみたいな、なんかキュンキュンしちゃうのにすごくはまってしまって、たぶんそれが一番の理由です。
うん。 うん。 ああ。 あ、そうなんですね。 うん。 はい。 <laughs> <laughs> はあ。 <laughs> うん。 <laughs> はい。<laughs> <laughs> うん。 はい。 <laughs> はい。 うん。 <laughs> うん、ちょっとうん。 ああ、なるほど。なんかこう、医療だけじゃないのもいいですね、ハマる一つとして。ね、なんかいでも
<laughs> あ、そうなんです。はい。医療だけじゃなく、全然はい。
ね、あのストーリーって面白くできると思うんですけど、そこにやっぱ恋愛しかもなんかこうキュンキュン要素を挟んでくるっていうのは、ま、女性の心をつかみたい <laughs> のかなって。<laughs>
うんうん。 うん。 そうで、ね、もう、さ作戦にどはまりしてしまってます。<laughs>
<laughs> え、ちなみに具体的に、何だろう、どういったシーンでこう胸キュンポイントがあったりしますか？
ああ、なんだろうな、なんかその、ま、恋愛の展開としては、ま、主人公のその、もともと大きい病院で働いてたナースの人女性があの引っ越してきた先の田舎にあるバーを経営してる人と、ま、恋に落ちっちゃうんですけど、何ですかね、なんか結構そのバーを経営してるその男性、ま、役の人がそもそも結構こうマッチョな感じで、そもそも見た目がキュンキュンしちゃう、見た目してるんですけど、なんかこう
はい。 うん。 はい。 うん。 お。 ああ。 <laughs> あ、なるほど。もう見た目からかっこいんですね。<laughs>
そうなんまあまず、そこはこう、入りで大事じゃないですか。見た目が、こう、がっちり男らしくてみたいな見た目で、で、結構、こう、ワイルドで、なんかこうアウトドアが好きで、男らしくって、なんか男友達も多いみたいな感じの中に、こうたまにソフトな部分があったりとか、ま、なんか、こう、仕草とか、こう、女性の心をつかむのうまいな、このしぐさ、このセリフみたいなのを、こうちょくちょくしてくるのが、なんか、こう、自分の中でも妄想が色々膨らんでしまって。<laughs> 結構どのエピソードでもキュンキュンしてます。
はい、大事ですね。 はい、はい。 う、うーん、うん。 はい。 ああ。 うーん。<sniffs> はい。 うはあ。 はい。<chuckles> <laughs> すごい。え、じゃ <sniffs> うん。ああ、じゃ、えと、主人公は女性で で、その男性と恋に落ちていく展開があるって感じですか？それとも早々にこう
そうですね。 そう、主人公どっちなんなんか、多分、2人とも主人公なのかな、その女性と男性が多分2人とも主人公で、ま、恋に落ちていって、ま、最終最終というか、まだ続いてるんですけど、ま、結婚して、で、まあ、結婚後のまあ夫婦になってからの形とか、夫婦になってからの恋愛とかもなんかこう、繰り広げられていってるんですけど。
うん。 ああ、ダブル主演みたいな。 うん。 はい。 おお、うん。 うん。 あ。 じゃ、結構ストーリーとしては、なんだろ、シーズンがある作品なんですかね？
あっ、シーズン、た多分そうだと思います。人気の作品でどんどん続いてて。今、どのくらいだろそう、多分そうだと思います。伸びて、伸びてで、今シーズン6個かななこぐらい続いてると思います。結構長く続いてますね、はい。
あ。伸びて、伸びて、みたいな。 へえ。 あっ。結構 多いですよね、それは。ああ、じゃ、もう、その、シーズン6、7の間にも出会いから、もう結婚して、その先の2人の生活まで、もうずっと続いているということなんですね。
はい。 そうですね。今は続いてますね。もう結婚して、しばらくしばらくじゃないかな、結婚して直ぐぐらいのところで、今、シーズン最後のシーズンが終わってて。この結婚した後のじゃあ、子供をどうしようとか、なんかそういう話にこれから入っていく感じですね。
へえ。 うん。 はい。 ああ。 うん。 ああ。リアルな ああ、すごいなんか、あの、生活とこう、なんだろう、感情移入しやすいストーリー展開というか、なんか
うんうん。 そうですね、はい。
普通恋愛ものとかだったら、恋愛ってやっぱ、付き合ったり、結婚したらゴールじゃないですか。
うーん。そうですね、確かに。結婚するのが終わりみたいな、多いですよね。
だからその、先うん。そうですよね。だからその先まで、しっかりこう、続いてやっていくっていうドラマはやっぱり人気な証拠であると同時に、なんかこう、視聴者たちの心を掴む要素の一つですよね。
うんうん。 うーん。そうですね。なんかはい。
で、その中で、こう、自分が一番「このシーン好きだったな」とか「このセリフ良かったな」みたいなのってあったりするんですか？
ああ、なんだろう。なんか結構、毎エピソード、もう、なんか感動して泣いちゃうぐらいな感じで、なんか感動もしてるし、キュンキュンもしてるんですけど。なんだろうな、なんか、えっと、その、まあ、主人公の女性が、えっと、助産師っていうんですかね、みたいなこう、免許を持ってる人で、結構この出産に関わることが多かったりとか、のシーンが、ま、そういうストーリーが多いんですけど。なんかそれをちょうどドラマを観始めたタイミングで、私も妊娠、出産っていうのを経験しまして、こう、すごく自分と重なる部分がありすぎて、なんか
うん。 へえ。はい。 はい。 はい。 うん。 ああ。 あ、そうなんですね。うん。 ああ。 うん。 うーん。共感できるところが多かったということなんですね。
そうなんです。すごく共感しちゃうし、こう、出産したてとかの時に観てたので、なんかこう、まだ生々しい、こう、気持ちとかも残ってる状態で、そのドラマを観てたので、すごく感情移入しちゃったり、理解できるみたいなことが、すごく多くって。なんか、その中の一つで、ちょっと印象に残ったセリフが、ちょっとあの100％は覚えてないんですけど、なんか、その主人公の女性の人が、えっと、子供が、なんかその、赤ちゃんが生まれて、こう家庭が変わっていくみたいな話をしている中で、赤ちゃんの存在は、ま、夫婦とか家族をもちろん近付ける存在でもあるし、時には家族を離す存在になることもある、みたいなセリフを言ったのが、もうすごく、なんか、ズキンときちゃって。なんか確かに、ちょっと私も子供が生まれてから、旦那との関係というか、ま、夫婦関係も子供ができる前とできた後って本当にガラッと変わったなっていうのをすごく実感したしてたので「あ、確かにこれって私だけじゃないんだ」みたいな、なんかすごくズキンときました、そのセリフに。
うん。 はい。 うーん。 うーん。 はい。 ああああ。ああ。 うーん。 はい、え。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 うん。 うん。 ああ。 はい。 うん。 そうですね。 はい。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 ああ。そうですね。なんか、やっぱ、観ていたタイミングも相まってというか、やっぱりこう共感できるところ
うーん。 はい。
で、まあ、確かに、ほんとにあの、子供ができることって、今まで2人の家族だったことが3人になる。赤ちゃんがいるって全然やっぱり変わってきますもんね。うん、すごく深い、なんだろう、セリフですよね。
うんうん。 うん。 そうですね、うん。 ううん、そう思いました。
え、うん、ちょうど自分がその立場にいるからこそ、すごく心に刺さるというか。へえ、ああ。うん。
はい、刺さっちゃいましたね。なんか自分もこう、経験してる最中でのそのセリフだったので、なんかすごい泣いちゃいました。<chuckles>
うん。そうですよね。わあ、じゃ、すごくやっぱもうそれもあって、もうどんどん好きになっていったっていう感じですかね。
そうですね、もうハマっちゃって、止まらなかったです、見るのが。
うん。 へえ、今はその、エピソードは、なんて言うんでしょう、えと、配信待ちの状態なんですか？
えと、そうですね、なんか、撮影が終わってもうすぐ配信されるみたいです、みたいな噂が出てるぐらいだと思います。なので、まだ、こう
うん。 はあ、あ！ あ、じゃ、まだまだ
「次のシーズン、この日にリリースされますよ」みたいな情報はまだ出てなくって、みんな、世の女性は今待ってるところですね。<laughs>
うん。 はあ、じゃ、うん。 <laughs> すごい、でも、やっぱりリアルタイムでも、なんだろう、やってる、ま、現在進行形で作成中のドラマって、<sniffs> やっぱ続きが見たくてすごくもどかしいじゃないですか？
うん、うん。 うーん、もどかしいですね。
そう、この、シーズンとシーズンの間もすごく多分長いと思うんですけど
はい。
その間ってこう、何か気を紛らわすドラマを見たりとかしますか？
う、ふーん、なんかあの、見ようかなと思ったんですけど、ま、ちょうど子供も生まれたタイミングで、すごく忙しくなっちゃったり、自分の時間取るのが難しくなっちゃったっていうこともあって、ま、新しいドラマとかに切り替えたり、他のを見たりはしてないんですけど、なんかドラマの代わりに、なんかこうコンペティション系のなんかこう、ゲーム感覚でこう、なんか進んでいくみたいな、なんかそういう単発で見れる作品をちょこちょこみね、ま、ドラマ待ってる間は。
はい。 ああ、あ。 はい。 うん。 うーん。 はい。 はい。 うん。 ああ。 うん。 うん。 ああ。 え？それは 映画とは違うものなんですか？
あ、全然映画とかドラマではなくて、ほんとに、あの、何て言うんですかね、リアルで、あの、コンペティションとして、こう競争し合っていて、最終的に勝者を決めるみたいな、なんかそういうゲームですね。実際に
うん。 はい。 はい。 ああ、あ、あ、じゃあ ストーリーではないという感じですね。
全然そうですね。ストーリーのだとまたハマっちゃうと困るなと思ったので。<laughs> 結構単発でこう気軽に、なんかこう、あんまり集中しなくても、流しておいてオッケーみたいなのをたまに見てます。
うーん。 <laughs> じゃあ。<laughs> ああ。 うん。 うーん、なるほど、じゃ、やっぱりそのドラマが好きだからこそ、こう気持ちを温存しておいて、新しい、あの、シリーズが来た時にまたかいっていくっていう感じですよね。
うんうん、そうですね。 そうですね、そうなると思います。
うん。 なんかじゃあ、その新しいシーズンが入るまでって、こうなんか、間が空きすぎて、こう前のシーズンから見返したりとか、なんかこう、新しいシーズン見る前に、こう気持ち的に助走をつけたりすることってあるんですか？
ああ。 はい。 えっと、今までは、結構、あの、ま、独身とか、で、時間があった時は、確かに次のシーズンが始まる時に内容を忘れてると、ちょっと戻って前のシーズン見たりとかもしてたんですけど、多分もう今子供もいて忙しくてそれやってる時間ないと思うので、たぶんネットでちょっと、こう、ストーリーどんなんだったかなって、こう、調べて、ちょっと、こう、記憶を蘇らせる程度で次シーズンに臨むと思います。
うん。 はい。 うん。 そうですよね。 うん。 はい。 <laughs> ああ。 はい。 <laughs> <laughs> さすがに、あの、見直すには作品が多すぎますもんね。<laughs> 概要だけ見て。<laughs> 挑むということで。へえ、じゃあなんか、あの、もう、待ち遠しいですね、新しいシーズンが来るのが。
そうですね、ちょっと7シーズンも見てられないので、ネットに頼ろうと思います。はい。 はい、はい。 待ち遠しいです、本当。早く見たいです。<laughs>
<laughs> ええ、なんか、あの、すごく楽しいドラマだというのがすごく伝わってきました。ありがとうございました。
あ、よかったです。はい。ぜひ機会あったら見てみてください。<laughs>
は